Que hábitos simples, na sua opinião, ajudam o meio ambiente?
Ah, tem muito, hein. Tem muito mesmo. Eh, pessoalmente, assim, eu acho que, hã, separar lixo, não jogar lixo no chão, na rua. Do país de onde eu venho as pessoas jogam
É. Qual hábitos? Você costuma separar os lixos? Você costuma separar na sua casa?
E, particularmen particularmente não. Mas a minha esposa, a minha sogra são são craques nisso aí, eu admiro elas, nó que lindas que elas são. Hum. É. <chuckles> Não jogar lixo no chão.
Hum. Uhum, é. <laughs> Ai, é, é. É importante, é num
Né, no no meu país, no meu país, no Brasil, isso é terrível. Onde você vai tem lixo.
Vo mas v você passa você consegue passar essa informação, você passa pra frente, para os seus filhos, pra que não faça esse tipo de coisa? Não jogue lixo, tá no carro, por exemplo, você tá num carro, você joga o lixo que vo que o seu filho comeu?
Hã, essa informação Essa informação. Essa informação é passada pra mim pela minha esposa. E eu e os meus filhos, somos somos 3 crianças, muito bem comportadas, não jogamos nada no chão. Mas o nosso carro, hum.
Olha, muito boazinha ela. Hum.